Nah terus mungkin waktu itu ya karena itu ya, aku kerja di situ sekitar udah 4 tahunan gitu, Kak. 4 tahun dan mungkin di tahun tahun ke-3 udah kayak mulai ngerasa jenuh banget nih gitu ya. Ya kamu tahu sendiri lah ya gitu keba sebagai IT support gitu ya, kerjanya kan nungguin orang bermasalah nih, ketika gak ada bermasalah ya ngapain juga gitu ya, kadang saking mungkin gampang ya pekerjaan gitu Kak, maksudnya bukan ngegampangin ya gitu, kadang kalau misalkan udah, eee, aku udah mentok gitu ya, udah udah malas gitu ya, panggil vendor aja. Udah Kak, <chuckles> iya selesai.
Oke. Betul betul betul. <chuckles> Iya iya iya. Oke. Heeh heeh. Iya. Oh oke, oh berarti berarti, eee, nggak selalu harus IT support-nya itu yang maju ya, bisa juga vendor ya waktu, eee, pada saat perusahaan kamu itu ya?
Nah. Iya betul Kak, mungkin kalau misalkan kerusakan-kerusakan kan kami ini tugasnya kerusakan-kerusakan yang ringan gitu ya. Nah tapi kalau udah kerusakan berat gitu ya, ya ngapain juga utak-atik Kak, gitu kan. Karena nanti kita yang disalahin kalau rusaknya merembet tuh. Jadi ya udah panggil vendor aja.
Heeh. Oke. Oke ob karena karena perusahaan kamu multinasional gitu ya, karena pasti gak gak ecek-ecek lah gitu peralatan elektroniknya dan, eee, IT-nya gitu ya, otomatis yang pasang pasti vendor gak mungkin, eee, perusahaannya sendiri gitu kan?
Heeh heeh. <chuckles> Iya. Betul, Kak. Nah, makanya di situ kayak aku tuh ngerasa, kok kayak gini aja ya kerjaannya gitu, terlalu mungkin gak ada tantangan ya, Kak ya? <chuckles>
Oke oke <chuckles> Gak ada tantangan ya? Jadi ja jadi pada saat itu kamu ngerasa hidup itu terlalu mudah gitu ya saking nyamannya gitu.
Iya karena hmm. Iya sebenernya itu tuh kan zona nyaman banget ya, kadang kalau orang ngeliatnya gitu ya, aku kerjanya kalau petantang-petenteng gitu ya ke divisi sana, divisi sini gitu ya, terus hidupnya tuh kayak mungkin sambil ya walaupun benerin gitu ya, sambil goda godain nih yang single-single, yang cakep-cakep gitu. <laughs> Iya, tapinya seru gitu. Tapi aku ngerasa gak tahu kenapa jenuh aja sih, kayak ada di titik kayak ini kok aku kerja kayak gak ada kerjaan, bahkan kayak yang sulit aja aku lempar gitu. Jadi manajer aku gitu kalau ada yang sulit, ya udah panggil vendor, udah gitu ya gak pernah kayak ngerjain yang susah-susah gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada tantangan sih gitu ya, bener itu, ga ada tantangan
Heeh. Iya. Heeh. Oke seru sih sebenarnya <laughs> Heeh. Waduh waduh. Jadi IT support-nya seakan-akan hanya sebagai penanggung jawab aja gitu ya? Bukan sebagai orang yang melakukan, eee, apa namanya perbaikan teknis yang, eee, sesungguhnya gitu ya yang waktu kamu jalanin itu ya.
Betul betul s Perbaikan. Enggak, betul. Iya betul, ya s mungkin sebagai koordinator penanggung jawab gitu ya gitu, eee, fasilitas di sana tentang IT gitu, Kak. Tapi kalau udah ada kerusakan berat, atau kayak memang itu tuh udah kayak, udah, cuma kita ngabisin waktu gitu ya. Ya udah gitu manajer aku, "Udahlah panggil vendor aja," gitu, "telepon vendornya," gitu. Udah gitu doang Kak, selesai kita panggil, udah selesai kerja kita ngopi lagi. <laughs>
Heeh heeh. Iya iya. Oke hmm. <laughs> Dan itu kamu, eee, jalani selama 3 tahun gitu ya?
Betul, 4 tahun, Kak.
Oh 4 tahun sorry sorry. Jadi ketika sudah 4 tahun, kamu baru merasa, eee, mempertimbangkan kembali kenapa kok kayaknya aku gini-gini aja gitu ya? Nggak ada tantangannya gitu terlalu gampang jadi kamu ngerasa, eee, butuh sesuatu yang baru kayak gitu?
Mhm mhm.